Ja, da ist jetzt ähm, wie hieß der eine noch mal, der diese der früher ganz viel so Autotune gemacht hat, ähm, der als einer der Begründer des Autotunes gilt? Ähm ne, ne, nicht Kanye, noch früher. Äh, der hat jetzt erst 'ne 'nen A 'nen A-Cappella-Gig in 'nem Jazzclub gemacht, wo alle so sich gedacht haben: „Oha, was was mit ihm los? Auf einmal kann der richtig singen“. Ähm. Ach, wie hieß jetzt der noch? Es ist richtig ärgerlich, dass mir der nicht einfällt. Wenn du da aber eingibst, Jazzclub, ähm, Hip-Hop-Star turns turns äh, turns A-Cappella, dann findest du den und dann findest du auch später seine Country-Sachen. Also das sind zwar Covers von dem, aber ich finde das halt total witzig, dass der dann dass der sich dann überlegt: „Ja okay, ich ich gehe da rein und ich probiere mich da mal aus.“ Ach, wenn f wenn wir mir jetzt der Name einfallen würde, das wäre ja super.
Kanye West. Aha.
Wie heißt der noch mal?
Ich habe hier geguckt, ich habe hier 'nen Percy P.
Ne, den meine ich aber nicht, 'nen wirklich Bekannten. Oh, und der fällt mir jetzt nicht ein, das ist ja total ärgerlich. Ja, das muss ich dir dann sobald's mir einfällt, sage ich's dir auf alle Fälle, keine Sorge.
Ist das der? Ne, das sagt mir selber auch nix. Eieieieieieiei. <chuckles> Ich sehe hier aber auch keinen, den ich kennen würde.
Doch der ist ganz bekannt. Oh Mann, ey, das ist total ärgerlich. Jetzt äh äh, und jetzt fällt mir der nicht ein. <laughs>
Ja? Ich, äh also ich kenne wa was war da noch was war da noch? Da war Dr. Dre, Ludacris, ähm, Xzibit, so solche Leute waren da.
Äh, der hat mit Ludacris früher Musik gemacht, mit Ludacris und der war auch 'n auf 'n paar Features von Eminem mit dabei. Das war der hm, hm, hm, hm.
Oh. 50 Cents? Ne.
Ne, ne, ne. Ah, aber genau die Zeit sind wir.
Puff Daddy, Puff Daddy, P. Diddy, Puff Daddy, P. Diddy
Noch mal bitte? Ne, Diddy war's auch nicht. Der kann jetzt auch schwer Musik machen, der ist jetzt im Gefängnis, ne? Aber vielleicht g
Ne. Ah, den haben sie ver ja, den haben sie weggesteckt. Ha, ha. <chuckles>
<chuckles> aber vielleicht kommt er später auch mal mit neuer Musik ums Eck und ist geläutert von seiner Gefängniszeit, ne? Man weiß es nicht.
Ja. Ja, da scheinen wir auf jeden Fall noch 'ne 'ne ähm, 'ne 'ne 'ne Suche heute Abend vor uns haben und ich ich gucke mir auf jeden Fall jetzt da habe ich jetzt richtig, richtig mal gucken, was die Neues haben.
Ja also Ich auch. Also ich ich muss heute auch wieder rein und ich ich schaue den Namen nach und dann schicke ich dir den, sobald ich den gefunden habe, ne?
Fall.